जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, हर इंसान की कुछ न कुछ खासियत होती है अ, जैसे लोगों की कुछ पसंद भी होती है, उन्हें किसी तरह की एक्टिविटी पसंद होती है। तो आजकल एक प्रचलन चल चुका है, मोस्टली लोगों को गाना पसंद है, सुनना पसंद है, गाने सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है। तो अ, मुझे लगता है, ये सारी चीज़ें हैं, जो अ, हमारे एक संगीत से आके ही जुड़ती है, कहीं न कहीं। तो अ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा विस्तार में क्या आपकी मतलब आपकी जो संगीत के प्रति कैसी दृष्टि है? आप क्या समझते हैं?
उ, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, देखिए, संगीत ऐसा मेरा मानना है कि एक अदृश्य शक्ति की तरह होता है, या कह लीजिए, है ना, कोई अदृश्य ताकत होती है अ, जो कि आपको किसी भी ताकत से ना, भर सकती है। आप देखिए, उदास हैं आप संगीत सुनेंगे, आप और ज़्यादा उदासी के कह लीजिए, है ना? आप उदासी समुद्र में डूबते हुए चले जाएँगे। आप चलिए, आपका मन बहुत अच्छा है, है ना? आप देखिए, आप क कह लीजिए, आपका अभी जो मन प्रेम से भरा हुआ है, आप कोई प्रेम वाला संगीत सुनेंगे, आपके मन में और भी प्रेम जाग जाएगा। आप अ, कह लीजिए कि अपने अंदर ताकत का संचार करना चाहते हैं। है ना? आप चाहते हैं कि आपको चाहे ना, बिल्कुल ऐसा कर दें कि बिल्कुल दुनिया हिला दें आप या कह लीजिए, है ना कि बस अपने ऊपर गर्व महसूस करें। आप संगीत सुनेंगे देखिए, आपकी ताकत और भी बढ़ जाएगी। तो हाँ, देखिए जो संगीत है ना, वो मतलब कह लीजिए कोई-सी भी परिस्थिति हो, आपका वो जो है ना, साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और देखिए, मेरा उनको ऐसा लगता है कि बहुत हद तक जैसा हम संगीत सुनते हैं, वैसा हमारी जो चरित्र होता है, हमारी पर्सनालिटी होती है, हमारी क्या आदतें हो सकती हैं, उसके ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा एक बार को प्रभाव पड़ता है।
उ, हुँ। हाँ। हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगता है। और ऐसा होता है ना कि कभी-कभी हमें मूड ख़राब होता है तो अ, कुछ गाने हमारा मूड अच्छा भी कर देते हैं, कुछ ख़राब भी कर देते हैं और मतलब ऐसे काफ़ी सारे गाने होते हैं, उसके बारे में बताइए कुछ?
हाँ, हाँ। बिल्कुल। हुँ। जी हाँ, बिल्कुल कह लीजिए एक बार को मेरे को लगता है कि ना अगर आपको ये अ, ऐसा संगीत चाहते हैं ना कि जिसमें देखिए एक बार को आपको मतलब आप ना खुश भी होएँ, देखिए साथ के साथ और ना आपके मन में देखिए आपको उदासी भी झलके। तो उसके लिए देखिए एक संगीत आपने सुना होगा कल हो ना हो।
अरे वाह!
हाँ जी, और मतलब है ना जैसे, आपको देखिए नाम से ही पता चल रहा होगा ये पंक्ति है, नई 4 शब्द की "कल हो ना हो।" जो कि एक बार को ना एक बार जीवन की कड़वी सच्चाई को भी देखिए दर्शाती है। आपको नहीं पता, मेरे को नहीं पता कि कौन-सा जो पल होता है, है ना? मनुष्य के देखिए जीवन का आखरी पल हो जाता है, कहते हैं ना, कि ये आपको पता नहीं होता है, इस पल साथ में और अगले पल याद में। और देखिए, पर साथ कि साथ जो उसकी पंक्तियाँ मतलब कितनी खूबसूरती से दर्शाती है। है ना? कि हर पल यहाँ जी भर जियो, जो कि एक बार को ना मतलब ये बताता है, कि आपको जो है हर पल बिना किसी डर के और चिंता के जो है देखिए जीना चाहिए। और अभी चलिए कह लीजिए कि आप ना अपने अंदर ताकत और संचार करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा संगीत देखिए एक बार कह सकते हैं सुल्तान।
हुँ। हुँ। हुँ। ओह! हाँ, हाँ।
बिल्कुल सुल्तान है, नहीं तो कर हर मैदान फतेह है आपके पास, है ना जैसे हिंदी की बात करें। नहीं तो अपना टाइम आएगा, लक्ष्य है, कंधों से मिलते हैं कंधे हैं। बहुत सारे संगीत होते हैं और आप ये देखिए वो मन के ऊपर निर्भर करता है।
बिल्कुल। हुँ। हाँ, हाँ। जी, और मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादातर अ, ये गाने मैं जिम वगैरह में सुनता हुआ हूँ, ये ऐसे गाने वहाँ पे लगते हैं ओह! अच्छा। तो मुझे भी ऐसे लगता है ये चीज़ों की एक अलग अ, एनर्जी होती है, हमें काफ़ी अच्छा फ़ील होता है ये सब सुन के ऐसा मन करता है कि जैसे हम पूरा एनर्जी से भरे हुए हैं अभी तो मतलब शुरुआत ही है ऐसे लगते हैं। और मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या अ, आप जब उदास होते हैं, तो क्या आप गाने सुनते हैं या फिर आप उसको उस टाइम अवॉइड करते हैं किस तरह के गाने सुनते हैं, लोफी हो गए या फिर अ, अरिजीत सिंह के हो गए कैसे?
मैं भी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ। जी देखिए, अभी म कह लीजिए अभी की ये परिस्थिति ना जैसे थोड़ी-सी अलग हो गई है, पर है ना देखिए पहले जब मतलब ये बात होती थी, तब बहुत हद तक ना मैं ऐसे उदासी से भरे संगीत सुनता था जैसे कह लीजिए कितनी बातें संगीत है, है ना? आपने सुना होगा लक्ष्य फ़िल्म का ही है। अ, तो उसकी जो पंक्तियाँ मतलब बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है कि जो है ना मेरा दुःख वो कम करती हैं। और अ, कह लीजिए कि मतलब मैं यही प्रार्थना करूँ देखिए ईश्वर से कि उसको सुनने की नौबत ना आए है ना, क्योंकि एक बार देखिए उदासी से भरे संगीत आप तभी सुन सकते हैं, जब आपका मन बहुत ही ज़्यादा उदास हो। और कह लीजिए देखिए अंग्रेजी एक संगीत मुझे याद आता है वो अरोरा ने गाया हुआ है ए अर उनकी उस संगीत का नाम है, रन अवे है ना? तो मतलब एक बार को मेरे हिसाब से उसका हिंदी में तात्पर्य यही निकलता है कि मैं जो है, मतलब जिंदगी की सच्चाई से भागी जा रही हूँ और मैं कब तक भाग सकती हूँ। है ना, देखिए जो होना होता है वो होके ही रहेगा। जो कि एक बार को मेरे हिसाब से तो उसका तात्पर्य यही निकलता है, जो कि है ना अंग्रेजी में पंक्ति आती है अ, व्हेन आई वाज रनिंग फार अवे, वुड आई रन ऑफ द वर्ल्ड समडे, मतलब है ना मैं भागती तो जा रही हूँ, पर क्या मैं दुनिया को प अपने पीछे छोड़ सकती हूँ? मतलब है ना जो भी मे मेरी वर्तमान परिस्थिति चल रही है। क्या मैं उसको पीछे छोड़ सकती हूँ? क्या मैं है ना अभी का सामना कर सकती हूँ?
ओके। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। ओह! ओके। हुँ, हुँ। हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं मतलब आप अ, काफ़ी अ, कोशिश करते हैं गाने वग़ैरह सुनने की आपको पसंद है। और अ, जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ जैसे एक होता क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं संगीत बनाते समय, जैसे गिटार वग़ैरह हो गए तो उनके बारे में कुछ बताइए क्या आप कुछ बजाते हैं म या आपको पसंद है या किसी भी अगर इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप अच्छे से जानते हो?
जी, बिल्कुल। जी। जी हाँ, बिल्कुल कह रही देखिए जानने के तो मैं इत्ता ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा आपको हाँ, पर देखिए मैंने प्रयास बहुत करा है ख़ासकर गिटार का और पियानो का। आप कहेंगे वो मेरे पास अभी भी रखे हुए हैं और कह लीजिए है ना, कि बहुत हद तक पियानो जो है जब मैं छोटा-सा था तब मेरी माताजी एक बार लेकर के आ गई थी मेरे और मेरी बहन के लिए। तो तब आप कहेंगे देखिए कोशिश तो बहुत करी है मतलब है ना देखिए सीखने के लिए बाहर गया मैं हारमोनियम भी सीखने का प्रयास किया पर कह लीजिए देखिए हो नहीं पाया। फिर आप कहेंगे देखिए बाद में गिटार खरीदा। अभी गिटार का भी देखिए कुछ यही सिलसिला रहा। और आप कहेंगे कि मैंने है ना सितंबर के महीने में एक फिल्म देखी थी मोहब्बतें, तो आप कहेंगे जैसे उसमें दिखाते हैं कि ना अ, शाहरुख खान जो है, राज आर्यन मल्होत्रा बने हुए है ना शिक्षक संगीत के और वो वायलिन बजाते हैं। आप कहेंगे मेरे मन में बहुत उत्सुकता हुई अ, एक बार को कहते नहीं अंग्रेजी में शब्द आता है ऑब्सेशन। देखिए मैं बिल्कुल वायलिन से मैं बिल्कुल पागल सा हो गया, मैं ये कह रहा हूँ वायलिन वायलिन वायलिन। तभी फिर मतलब मैंने देखे अपने कुछ है ना मित्रों से भी कहा कि भाई मैं वायलिन बजाना चाहता हूँ, मेरी जो बहन है मैंने उनसे भी कहा भाई मेरे को वायलिन बजाना है, उन्होंने कहा भाई देखो एक काम करो अभी आप, अभी जो हो, आप जहाँ पर हो अभी आप देखो, वहाँ पर स्थिर रहो आप जो हो है ना, मतलब किसी और जगह पर भी मत जाओ अपना ध्यान केंद्रित मत करो। अ, आप पहले एक चीज़ को हासिल कर लीजिए, उसके बाद देखिए आप दूसरी चीज़ पर जाइए। और देखिए मतलब है ना ये भी शंका देखिए मेरे मन में कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे गिटार और वायलिन अभी तक अ, माफ कीजिए गिटार और पियानो भी जैसे रखे हुए हैं। कई वायलिन का भी देखिए ऐसा ही हाल ना हो जाए है ना, कभी देखिए संगीत के जो उपकरण होते हैं वो ऐसे लटके हुए अच्छे नहीं लगते।
ओके। ओके। हुँ। ओके। हाँ, हाँ। ओह! <chuckles> अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ। <chuckles> ये तो बात सही है मतलब कि हमने ख़रीद लिया फिर वो रखे उसका फिर फ़ायदा क्या? एक तो धूल लगती है और अ, मुझे लगता है कि अगर हम ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजाते हैं, तो हम पुराने ना भूल जाएँ इस बात का भी डर मुझे तो रहेगा अगर मैं कभी <chuckles> उम, और अ, जैसे ऐसा होता है ना कि समय के साथ हमारी पसंद बदलती है। जैसे बचपन में आप अ, पोएम वग़ैरह सुनना पसंद करते थे, ज कोई देशभक्ति के गाने जो सिर्फ़ स्कूल में बज रहे होते थे वो। और अ, जैसे बड़े होते हैं वहाँ पे म्यूज़िक टेस्ट चेंज होता है, बीच में थोड़ा-सा रोमांटिक अ, थीम आती है, कभी थोड़ी सैड थीम आती हैं। एंड जैसे हम औ बड़े होते हैं तो जैसे आपने बताया कभी-कभी कर मैदान फ़तेह ऐसे-ऐसे सॉन्ग सुनते हैं। और बुज़ुर्ग समय में तो देखिए 90s के सॉन्ग याद आते हैं। तो आप बताइए, किस तरह से ची अ, चीज़ें चेंज होती हैं, उम्र में?
जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। अरे! बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ। अरे वाह! उम, जी हाँ। देखिए, कह लीजिए संगीत जो है ना मेरे को ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अ, एक बार संगीत का जो स्वाद है वो बदलेगा ज़रूर। एक बार कह लीजिए और है ना मतलब बहुत हद तक अ, मेरा एक बार से देखिए मेरा मतलब ये है, कि मैं अपनी बात बताऊँ तो देखिए मैं मतलब है ना जब तक मैं 10वीं कक्षा में था, तब तक देखिए मैं बहुत हद तक जो है ना, भावुक कर देने वाले संगीत सुनना पसंद करता था। है ना जैसे एक चिरैया है, या कह लीजिए चुनर है अ, तो है ना मतलब पता नहीं मेरे को जो है इन संगीतों से एक अलग ही लगाव-सा लगता था। पर आप कहेंगे, कि बाद में जो है मैंने 1 दिन एक उत्साह से भरा गीत सुना मतलब ताक़त-जोश भर देने वाला, वो मुझे आज भी याद है, नेफेक्स नेवर गिव अप के नाम से। तो, है ना, उसको सुनने के बाद जो है मतलब आप कहेंगे एक बार को मैं कह रहा हूँ वाह यार! क्या गीत है ये! एक बार को जो मेरे अंदर इतनी ताक़त आ गई एक बार को ऐसा लग रहा है, है ना? कि ऐसा लग रहा है, कि कहते हैं ना अ, कि आप जैसे पूरी दुनिया पर आप राज कर सकते हैं, आपके अंदर इतना जोश भर गया है। आप कहेंगे फिर उसी दिन से जो है मतलब मेरे संगीत में स्वाद पूर्णतः बदल गया, फिर बाद में आगे चले मुझे और भी गीत मि जैसे एक है ना अ, लेजेंड्स नेवर डाई के नाम से जो कि अंग्रेज़ी में था और ऐसे करके आप कहेंगे देखिए धीरे-धीरे मेरे को अच्छे-अच्छे गीत मिलते गए और आप कहेंगे देखिए आज मैं स्वाद पूर्णतः बदल गया। और देखिए, दूसरा जो किस्सा है, वो ये भी हो सकता है जो कि देखिए मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। या कह लीजिए जैसे ईश्वर ना करे, किसी व्यक्ति का दिल टूटता है, तो जैसे देखिए मेरे साथ भी हो रखा है मेरे को इस चीज़ का अनुभव है, तो ये था कह लीजिए कि ना पहले जैसे मैं कई बार प्रेम भरे संगीत सुना करता था पर देखिए वो उनको मैंने डिलीट कर दिया। और है ना मतलब कभी-कभार देखिए अ, मतलब बुरा तो लगता है, पर है ना, देखिए मैंने अभी भी कोई उदासी से भरा संगीत ना डाउनलोड नहीं करा हुआ है क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, कि जो आपके अतीत में हुआ, अब जो है आपको अतीत को छोड़कर जो वर्तमान है और जो भविष्य है, उसके ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए।
हुँ। ओके। अच्छा। हुँ। हुँ। हाँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हाँ। हुँ, हुँ। हुँ, ये तो बड़ी बढ़िया बात कही है आपने। मैं समझ रहा हूँ आपने क्या कहा, सारी बातें काफ़ी एक होता है ना कि मोटिवेशन जैसी लगी मुझे तो कि हमारी लाइफ में काम आ सकती हैं। हाँ, और अ, अगर एक आखिरी क्वेश्चन या फिर मैं और क्वेश्चन में से एक अ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूँ, तो क्या अ, लिरिक्स से जैसे होते हैं उससे ना एक गाने पसंद आते हैं हमें और जैसे ट्यून होते हैं उससे का मैं कहूँ धुन की वजह से पसंद आते है। तो क्या लिरिक्स से हमारी पसंद बदलती है?
ओह! अच्छा। जी, जी। जी, जी। हुँ। जी हाँ, बहुत अ, दिलचस्प प्रश्न पूछा है आपने और कह लीजिए मेरे को ऐसा लगता है बहुत हद तक पंक्तियाँ जो होती हैं ना वो ज़्यादा मायने रखती हैं। अभी आप कह लीजिए कि ना अ आपको अगर देखिए पंक्तियाँ पसंद आएँगी तो आपके मन में अपने आप ही जो संगीत की धुन है वो बजने लग जाएगी। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए एक पुराना संगीत जो है चलिए अ, वो क्या है? अ, देखिए 2 संगीत आ रहे हैं वैसे तो मेरे मन में अ, कि एक तो चलिए आपका हो गया ये रातें मौसम नदी का किनारा और दूसरा कह लीजिए चलिए मैं पल दो पल का शायर हूँ, है ना? आप कहेंगे इन दोनों खासकर जो मैं पल दो पल का शायर हूँ जो मैं है ना इसमें आप कह लीजिए कि धुन बिल्कुल ना के बराबर लगती है मेरे को तो है ना मतलब देखिए शुरुआत में शायद से थोड़ी-सी धुन आपकी बजेगी फिर बिल्कुल बीच में ऐसा लगता है कि ना पीछे हल्की-हल्की सी बज रही है, फिर बीच में हल्का-सा वायलिन बजता है। और आप कह लीजिए आप एक बार आपको पंक्ति अच्छी लगती है ना तो देखिए धुन आपके मन में अपने आप ही बजने लग जाती है।
हुँ, हुँ। हुँ। ओके। अरे वाह! हुँ। हाँ। हम्म। हुँ, हुँ। ये तो है, तो उसी लिए लिरिक्स की वज़ह से कुछ गाने पसंद आते हैं हमें। हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया कई में सिर्फ़ ऐसा होता है कि जैसे रैप वग़ैरह में भी मोस्टली ऐसा हो जाता है कि सिर्फ धु अ, मतलब लिरिक्स-लिरिक्स बचे हैं वहाँ पे धुन है ही नहीं, तो ये तो है। और क्या फ़िल्मों या फिर जो सीरीज़ में अ, जो गाने हैं फ़िल्म या सीरीज़ के गाने, आपके टेस्ट पर असर डालते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई मूवी अच्छी है, जैसे एक एनिमल मूवी आई थी उसमें अ, कुछ ऐसे गाने थे तो उनसे एक अलग फ़ील आती थी तो क्या उनसे भी फ़र्क पड़ता है मूवीज़ वग़ैरह से?
जी हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ। जी हाँ, बहुत हद तक कह लीजिए कि फ़िल्मों में जो मतलब क्या माहौल चल रहा है, है ना? कि वो क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को, उससे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अभी कह लीजिए कि है ना? अ, परिस्थिति ऐसी चल रही है कि देखिए किसी का विवाह चल रहा है और वहाँ पर जो है मतलब चलिए गीत ऐसा हो गया कि है ना, जोश से भरा हुआ, तो देखिए कह लीजिए कि कोई तुक नहीं बनती। तो बहुत परिस्थिति ज़्यादा निर्भर करती है आपको परिस्थिति के हिसाब से जो है, मतलब है ना? संगीत का एक बार को कह लीजिए निर्देशक कर अ, निर्देशक बनना चाहिए। और आपको ये देखना चाहिए कि है ना, कौन-सा कह लीजिए कहाँ पे कौन-सा संगीत सूट करता है।
हुँ, हुँ। ओह! सही है। हुँ, हुँ। हुँ, ये तो सही है, मैं समझ पा रहा हूँ, कि ऐसा होता भी है। और अ, जैसे अ, मुझे लगता है कि अ, एक बड़ी ब अ, थोड़ी-सी समस्या हमारे सामने देखी जा रही है क्योंकि, पहले के गाने जैसे आपने अ, सुना होगा अपने पिता से या फिर हमने ख़ुद भी नोटिस किया है 90s के गाने काफ़ी बढ़िया एकदम अ, क्लासिक से गाने हुआ करते थे जो हर किसी को पसंद आते थे। उसमें अ, हर तरह के गाने हुआ करते थे उदास से लेकर चिल माहौल के भी गाने हुआ करते थे। और अब के जो गाने हैं अ, थोड़े-से अ, अलग दिशा में जाते जा रहे हैं उसमें अ, मतलब ब गाने के लिए हमारे पास स्टेप ही नहीं हैं और थोड़े-से अश्लीलता की तरफ़ जा रहे हैं वीडियो सॉन्ग की अगर मैं बात करूँ तो उ उससे अ, आपको क्या फ़ील होता है, आप उसके बारे में बताइए कुछ?
बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बहुत हद तक यही कह लीजिए कि ना देखिए संगीत जो है उसमें अश्लीलता ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए हल्की-बहुत हो, वो तो देखिए चलती है, है ना? ना के बराबर देखिए हो पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि देखिए मतलब बच्चे भी देखिए संगीत सुनते हैं तो आपको उस हिसाब से जो है ध्यान रखना चाहिए बहुत हद तक। और मुझे लगता है कि अ, आप जो है मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए ख़ास करके संगीत में, और मतलब आपको ये सोचना चाहिए कि संगीत जो है मतलब हर कोई सुनना पसंद है चाहे बच्चे हों बड़े-बुज़ुर्ग हर कोई सुनता है, तो आपको मतलब है ना मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। और बस मेरे को यही लगता है कि कोई-कोई संगीत एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे दिलो-दिमाग़ में हमेशा ही राज करती है, और ना इसको देखिए कोई आपके मन से निकाल नहीं सकता है।
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हाँ। बिल्कुल, ये तो है और अ, जैसे मैं अपने बचपन की बात करूँ तो मुझे कुछ गानों की ट्यून काफ़ी पसंद थी और कुछ बचपन में ऐसा होता है कि हमें गानों से कुछ ख़ास मतलब होता नहीं है, पर कार्टून्स के गाने काफ़ी अच्छे लगते थे। जैसे एक अ, एक गाना वो अ, डोरेमोन का बड़ा फ़ेमस थीम सॉन्ग है जो कि अब मैं किसी का सपना हूँ, जो आज बन चुका हूँ सच' एक ये गाना है, हाँ, और एक बेन टेन अ, जो कार्टून था उसका भी एक बढ़िया गाना है कि जैसे एक स्टार्टिंग एक लाइन है कि ऐसे एलियन डिवाइस का असर हो गया। तो ये जो जो थीम थी हमारे दिमाग़ में बैठ गयी थी, तो इसके बारे में बताइए कुछ?
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे! हाँ, हाँ। बिल्कुल सच कह रहे हैं। हाँ। जी हाँ, बिल्कुल कह लीजिए पुराने कार्टून होते थे जैसे है ना टॉम एंड जेरी किड्स शो में आता था, चूहे-बिल्ली का ये खेल बड़ा मज़ा आए और है ना शिनचैन का जैसे आता था अ, ये मैं ए पागल कर जाए करके है ना? तो वो देखिए एक अलग ही बात होती है संगीत मतलब कह है ना देखिए दिलों पर राज करता है हमारे, पंक्तियाँ देखिए कितनी ख़ूबसूरती से लिखी गई हैं और बिल्कुल ना मज़ा आ जाता है। ऐसा लगता है कानों में किसने मिश्री घोल दी है।
हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हुँ। ये तो है, म काफ़ी बढ़िया लगते थे। और अ, जैसे कुछ ग अ, अभी के जो गाने हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा थोड़े-से बदल गए हैं। तो मैं आपसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या आप अकेले में और दोस्तों के साथ अलग-अलग तरह के संगीत सुनते हैं? जैसे मेरा दोस्त है, मैं उनके साथ मोस्टली अ, थोड़ा लोफी सॉन्ग गाने की प्रैक्टिस करता हूँ तो आपके बारे में बताइए कुछ?
जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल, कह लीजिए मैं अगर देखिए अकेले में होता हूँ ना, तो मैं बहुत हद तक ताक़त से भरे संगीत सुनना पसंद करता हूँ, जोश से भरे हुए जिससे ना आपके अंदर देखिए जोश का संचार होए और ये देखिए दोस्तों के साथ हो ना तो बात अलग हो जाती है। क्योंकि अ, है ना, देखिए दोस्तों के साथ होते हैं तो आप कई बार देखिए हरियाणवी या पंजाबी कोई और संगीत भी सुनना पसंद करते हैं। तो देखिए बहुत हद तक निर्भर करते हैं, कहते हैं ना कई बार पीयर प्रेशर होता है, तो उसका भी प्रभाव हो सकता है।
हुँ, हुँ। हुँ। हाँ। हुँ, बिल्कुल ऐसा होता है। मुझे लगता है कि गानों की चॉइस भी दोस्तों के साथ बदलती है। अ, थोड़े से गाने हमें अलग तरीक़े के पसंद आते हैं, जैसे मैं मोस्टली जब ट्रैवल करता हूँ, एक बड़ा प बेहतरीन गाना है जो मैं गाड़ी में बजाने की कोशिश करता हूँ अ, ज ले जाए जाने कहाँ, हवाएँ ये हवाएँ अ, ये गाना मुझे काफ़ी बेहतरीन लगता है और अ, जब हम कॉलेज जाते हैं तो वहाँ का थोड़ा-सा थीम अलग होता है, वहाँ पे मोस्टली रैप सॉन्ग वग़ैरह पसंद आते हैं। थोड़े से अ, हरियाणवी टोन के सॉन्ग मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं, तो उस चीज़ से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। क्या आप किसी ऐसे टोन के गाने सुनते हैं?
जी। अच्छा जी। बहुत अच्छे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। कभी-कभी देखिए, मैं सुन लेता हूँ। बहुत मज़ा आता है, आप कोई भी संगीत सुन लीजिए है ना? मज़ा सभी में आता है।
हाँ। हाँ, ये तो है, बिल्कुल। तो बस इसी के साथ आपसे इस टॉपिक पे मतलब ये संगीत का बेहतरीन टॉपिक था जो इस पे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने सभी सवालों के जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से दिए, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।
जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत शुभ हो।
जी।